Hello bạn. Ờ, chào bạn nè, hôm nay của bạn như thế nào?
Hello bạn. Hôm nay của mình khá là khá là chill, tại vì sáng nay mình, ờ, vẫn chưa phải đi làm, đến tối mình mới đi làm cơ, thế nên là sáng nay mình, ờ, làm một giấc khá là ngon lành. Không biết, ơ, sáng nay của bạn như thế nào?
Ồ, nghe là thấy thích rồi đó, sáng nay thì, à, mình, à, thức dậy rồi mình đi, a, ra đường một tí xíu, nhưng mà tự nhiên mình thấy bất ngờ thấy một cái tai nạn xảy ra thì mình cũng khá là có quan ngại về cái chuyện mà tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra ở Việt Nam khá là nhiều. Thì bạn có thấy là, ờ, những cái tình huống mà không tuân thủ luật giao thông ở Việt Nam bây giờ nó như thế nào?
Ờ. Ừm. Ừm, mình mình thấy cái, a, chủ đề mà, ờ, vi phạm giao thông ấy, cũng là một cái chủ đề, một cái vấn đề rất là nhức nhối ở Việt ở cái đất nước mình. Ờ, mình thấy là cái việc, ờ, không tuân thủ luật giao thông ấy, hiện tại thì nó cũng xảy ra rất là nhiều và thường xuyên. Mặc dù, ờ, nhà nước mình cũng đưa ra những cái, ơ, biện pháp, những cái hình phạt rất là cao, nhưng mà nhiều khi đi đường thì vẫn có rất là nhiều người, kiểu, ờ, bất chấp ấy, người ta vượt đèn đỏ, đúng không? Đấy, bạn có thấy thế không?
Ừm, đúng rồi. Ừ. Đúng. Ừm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Mình hoàn toàn đồng ý về cái chuyện này. Thì, ờ, tình huống cái tình hình mà vi phạm luật giao thông ở Việt Nam á, lúc nào nó cũng tồn đọng ở đó, mặc dù là đã có rất là nhiều biện pháp, cũng như là, à, lan truyền từ trên mạng đến cả ngoài đời rồi, và cũng như là giáo dục, cũng đã giáo dục nhiều về cái tình trạng mà chấp nhận, à, những cái mức phạt đó, ờ, nhưng mà cái tai nạn giao thông vẫn xảy ra và mình cũng không hiểu tại sao. Ưm, nhưng mà có bao giờ bạn chứng kiến, hoặc là trải nghiệm trực tiếp những cái tình huống nguy hiểm vì người ta không tuân thủ luật giao thông ở trong cuộc sống của mình hông?
Ừm. Ra mình, ờ, có, ơ, trải nghiệm cả hai cái việc mà chứng kiến và tự trải nghiệm rồi. <chuckles> Và, thì để mình nói về cái việc mà mình, ờ, chứng kiến trước nhá. Thì, à, thì gần đây thì cũng cách đây khoảng 1 tháng ấy, mình, ờ, khi mà mình đi đường, ừ, đang trên đường mình, ờ, đi làm, thì, ờ, mình thấy có một ông bác xe ôm này, kiểu, ờ, đang đang lái đang lái xe ấy, xong rồi ông ấy, kiểu, vượt ẩu vượt ẩu ấy, thế là ông ấy nhảy sang làn khác, thế là bị một con ô tô cũng đang đi khá là nhanh. Đấy, thế là không kịp phản ứng, thế là bị đâm vào, thế là bị thế là cái ông lái xe ông ấy bị bay văng ra ngoài. Thì đó là một cái ờ, thì đó là một cái cảnh tượng rất là sợ hãi đối với mình. Thì, đấy, thì mình
Ồ hô! À, ô kê. Ồ, ô kê. Ồ! Ờ. Ờ. À. Ồ. À, ô! Ồ! Ghê vậy! Wow! Rồi ông đó có bị có bị thương, bị chảy máu gì hông?
Có, ông ấy bị chảy máu rất là nhiều, thì, ờ, lúc ấy mình với một vài người khác cũng gọi cấp cứu đến để đưa ông ấy đi. Còn lúc ấy mình bận thì mình, ờ, sau khi gọi cấp cứu xong thì mình cũng đi làm luôn ấy, nên mình cũng không biết là rốt cuộc ông ấy về sau có bị làm sao không. Thì đó, thì đó là một lần chứng kiến trực tiếp mà mình nhìn thấy cũng rất là đáng sợ. Và có một lần thứ và một cái lần thứ hai nữa là mình chứng kiến mà mình đến bây giờ mình vẫn nhớ đó là một lần, kiểu, ờ, ờ, có một, ờ, ờ, đôi thanh niên, kiểu, vượt đèn đỏ ấy. Đó, vượt đèn đỏ một đoạn ngã tư, thế là thì trong lúc họ vượt thì họ không bấm còi ấy. Đấy, thế là cái những người đi ở cái làn bên kia người ta đi người ta không không không nhìn thấy và họ vượt đèn đỏ quá nhanh, thế là cũng bị húc một phát, nó cũng bị bay văng ra luôn, đó, thế là xong rồi. Đấy, cũng rất là nguy hiểm. Còn ờ
Wow! Trời ơi, ghê quá! Ồ! Ừm. Ồ! Đúng rồi. Ôi! À, ô kê. Ờ. Rồi. Rồi, nghe là thấy xong rồi đó. Rồi. Ồ. Ồ! Làm bạn là mình nhắc ờ, bạn nhắc mình nhớ đến một cái tai nạn mà mình cũng đã từng liên quan đến cái tai nạn đó, cái đó là hồi mình cấp ba, chắc cũng, ơ, cỡ 10 năm về trước rồi, nhưng mà lúc đó thì cái chuyện mà tai nạn giao thông nó vẫn xảy ra thường xuyên hơn bây giờ. Ờ, thì lúc đó là mình đang, ờm, lái x một chiếc xe, ờ, xe số, ờ, thì mình đang đi thẳng vậy đó, thì, ờ, có một cái ông chú kia ổng là, à, người lái xe ôm, ổng đang chở một cái ông khách thì, ờ, theo luật giao thông á, thì là lúc đó là mình có bằng lái lồi. À, à, xong lúc đó là mình đã tốt nghiệp cấp 3 rồi nha, mình mình nói mình sorry mình mình quên mất, thì lúc đó là mình đã có bằng lái rồi, và theo luật giao thông á, thì nếu bạn muốn vượt lên trước thì bạn phải đi qua ở làn bên trái, bạn phải đi trên bên trái ở cái chiếc xe bạn muốn vượt lên. Thì lúc đó là mình mình đang vượt lên trên, thì, ờ, ông xe ôm đó ổng tự nhiên ổng quẹo trái mà ổng không có đèn xi mở đèn xi nhan gì cả, thì lúc đó là mình đụng, tự nhiên phải đụng ổng. Và s lúc đó mình đang chạy tốc độ cao nữa nên là mình cũng văng cỡ, ờ, vài mét đó, à, là mình mình cũng trầy tùm lum hết. Nên là nghe một trải nghiệm rất là đáng nhớ trong đời mình, mình không bao giờ quên nữa. <chuckles>
Ờ. Ừm. Ờ ha. Uầy! Ờ, cũng xin lùa lùa và bị xòe xòe như thế cũng rất là đau, đúng không? Kiểu
Đúng rồi, đúng rồi, mình trầy tùm lum ở trên người của mình hết.
Mình nghĩ là, kiểu, hồi 10 năm trước thì chắc là đường Việt Nam nó cũng rất là xấu, nên là khi mà, kiểu, xòe một tí thôi chắc cũng xước kha khá cơ thể đấy ạ, cũng khá là xước xe, đúng không?
Ừm, đúng rồi. <scoffs> Đúng rồi. Đúng rồi, phải mấy tháng mình mới bình phục được. <chuckles>
Ờ. Ờ, thì mình cũng cùng mình cũng khá giống bạn khi mà mình cũng từng bị tai nạn. Ờ, hồi mình học cấp 3, hồi đấy thậm chí là mình, ờ, không đi xe máy cơ, hồi đấy mình chỉ đi xe đạp thôi, đấy, ờ, hồi xưa mình, ờ, khi mà mình đi học ấy, thì, ờ, cái đoạn đến trường thì có một cái, s ơ, một cái đoạn xuống dốc nó nhỏ nhỏ, thì đoạn đấy thì cũng có đèn đèn xanh đèn đỏ ấy, đó, đấy, thì nếu mà thường là đèn khi mà bên bên kia đèn đỏ thì mình mới bên kia đèn đỏ tức là bên mình đèn xanh ấy, thì lúc đấy mình mới xuống dốc, đấy, nên là mình không bao giờ dám xuống dốc khi mà đèn bên mình nó đang đỏ, đấy.
Ồ! Ờ! Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Đúng rồi, mình cũng vậy.
Đấy, và và có một hôm mình đi đi học ấy đi học ấy, thì mình đi xuống cái dốc đấy, thì lúc ấy đen xanh rồi, và mình đạp rất là chậm thôi, thì mình bị t mình bị tông bởi một cái bà lái con, ơ, Honda Lead, đấy, tông rất là mạnh luôn. Đấy, lúc ấy mình ờ, ninja Lead, đấy, nên mình bị bay nên mình bay, mình bay khoảng 10m, đấy, nó bay mình còn nhớ lúc ấy bay như nào cơ, kiểu, cổ mình xoay vòng, vòng, vòng, vòng, vòng ấy, đấy. <laughs> Lúc ấy, kiểu, lúc ấy cảm giác mọi thứ nó quay chậm ấy, đấy, thế là, nhưng mà cái
Đúng rồi. Ô kê. Ồ! <scoffs> Ninja Lead. <laughs> Ờ. Trời ơi! Nghe ghê quá! <scoffs> <laughs> Rồi lúc đó bạn có nhập viện hông?
Có, mình cũng nhập viện đấy. Thì à khi mà mình khi mà mình bay, mình bay như thế thì cái việc cái cơ cái phần cơ thể mà mình chạm xuống đất đầu tiên ấy là, là cái, ơ, môi, cái môi, cái, a, lông mày với lại cái cằm của mình, đấy. Thế là thế là lúc lúc mà mình lúc ấy lúc mà mình ngã ấy thì mình nằm úp xuống. Đấy, thế rồi máu máu me nó be bét luôn, đấy.
Ôi! Mình còn sống hông? <chuckles> Wow! À! Wow, nghe ghê quá! Ừm.
Đấy, xong, ơ, hồi đấy may may mắn là hồi đấy, kiểu, cái khu mình đi học nó cũng có nhiều người ấy.
Ừm.
Thế nên là, kiểu, người ta cũng đến người ta túm lại, người ta gọi cấp cứu và người ta gọi cho gia đình mình, đó, đấy. Thì, kiểu, cũng cũng may là lúc ấy mình cũng lúc ấy, kiểu, khi mà mình ngã ra mình cũng bị sốc ấy, mình cũng không nói được câu nào ấy, đấy. Nó kiểu bị sốc sau tai nạn ấy.
Ồ! Ô kê. Ờ. Ờ. Ôi! Cũng may là bạn, ờ, không sao từ cái tai nạn đó ha. Ôi, nghe là thấy ghê quá! Ừm, nhưng mà còn theo bạn nghĩ thì, ờ, tại sao nhiều người lại có thói quen không tuân thủ luật giao thông dù đã biết rõ hậu quả như vậy? Ơ, theo mình là theo mình trước đi thì mình thấy là, ờm, ý thức ở của cư dân Việt Nam của mình á còn khá là kém. Từ bây giờ, từ từ xưa đến bây giờ rồi, thì cái, ơ, cái ý thức đó nó được, ờm, lan truyền, nó được nuôi dưỡng. <chuckles> Theo theo mình mình dùng từ nuôi dưỡng đi. Nhưng mà, kiểu như, nó là cái nằm trong cái con người, bản chất của Việt Nam rồi hồi xưa bạn biết, ơ, Trạng Tí mà, đúng hông? Trạng Tí là chuyên gia về khôn vặt, ừm. Thì mặc dù là
Đúng rồi. Đó, thì cái về sau mình Ừm. Ừm. Đúng vậy. Có, có. Có, mình có đọc bộ, ờ Đúng vậy.
Đúng rồi. Nhưng mặc dù là luật về giao thông của Việt Nam á là đã được, ờm, làm cho nó chặt chẽ hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần mà người dân Việt Nam mà có cơ hội, ơ, để tránh cái luật giao thông á, thì đều cố gắng tránh cái luật giao thông đó và vi phạm. Thì mình nghĩ là đó từ cái chuyện khôn lỏi của cái, ờm, những những cái ông bà ta hồi xưa đã dạy cho cư dân Việt Nam rồi. Bạn có nghĩ như vậy hông?
Ừm, đúng, đúng. Mình nghĩ là cũng có ảnh hưởng nhiều phần từ, kiểu, thế hệ trước ấy. Kiểu, thế hệ trước thì mình nghĩ là, à, do, kiểu, cũng họ cũng, kiểu, cố chấp này, cũng khôn vặt này, thế nên là cái việc mà họ, à, né tránh những cái luật giao thông nó cũng xảy ra là dễ hiểu thôi, xảy ra rất là thường xuyên là dễ hiểu thôi, đó, thế nên là mình đồng ý với cái cái ý kiến vừa rồi của bạn.
Ừm. Ờ. Ờ. Đúng rồi, thì, à, một trong những cái vấn đề tiếp theo nữa mình có nghĩ có liên quan là cái chuyện, ờ, bằng bằng lái xe cho ổ ở Việt Nam, à, cái việc cấp bằng lái xe cho một người nào đó mình thấy nó khá là dễ dàng so với cái chuyện đó ở nước ngoài nha, mình thấy như vậy. Ơ, ở Việt Nam có bằng lái xe rất là dễ, mình chỉ cần đi thi những cái bài kiểm tra khá là dễ dàng với nhẹ nhàng, thậm chí có người được đặc cách để có bằng lái xe hay là mua bằng lái xe hay là, ờ, mặc dù mình nói hơi tiêu cực đi nhưng mà mình thấy có tình tình trạng đó xảy ra, còn ở nước ngoài những cái bằng lái xe được, ờ, kiểm tra rất là gắt gao, chặt chẽ và cái việc thi cũng rất là khó. Thì cái chuyện này, à, mình cũng thấy cũng là một trong những lý do mà làm cái tình trạng xảy ra tai nạn giao thông ở Việt Nam nó cao hơn.
Ừm. Đúng. Đúng. Ừm. Đúng, đúng. Mình mình khá là đồng tình với cái, a, quan điểm vừa rồi của bạn. Tại vì cái việc là mua bằng ở Việt Nam, mua bằng lái xe Việt Nam nó cũng rất là dễ. Ờ, và kể cả cái việc thi bằng nó cũng cũng cũng dễ như vậy, nhất là phần thi kiểu lý thuyết, đúng không? Kiểu, mình nhớ là hồi xưa mình thi bằng thì người ta có dạy, à, có những cái mẹo, kiểu, câu nào dài nhất thì cứ chọn hoặc là câu nào ngắn nhất thì chọn, chả cần quan tâm nội dung <chuckles> nó là gì, đúng không? Đấy, ờ, rất là dễ, đấy. Thì có một cái vấn đề khá là nhức nhối ở Việt Nam, kiểu, bằng ở Việt Nam như kiểu là cho có thôi, thì nó cũng không không chứng minh được nhiều là mình có kinh nghiệm về việc lái xe, đúng không? Bạn thấy thế không? Đấy.
Đúng rồi. <laughs> <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi! Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng, đúng rồi. Ừm, ôi, à, sẵn đang nói về cái chuyện đó, thì, à, bây giờ bạn nghĩ là xã hội hay là Chính phủ bây giờ cần phải làm cái gì để giảm cái tình trạng này hơn nữa?
Ừm, mình nghĩ là Chính phủ nên, a, đưa ra một cái hệ thống nó liên quan đến việc, gọi là, đánh điểm an toàn đối với tài xế và những người lái xe máy. Thì hiện thì hiện tại thì mình thấy họ có áp dụng cái việc đấy vào trong, a, việc lái ô tô thôi.
Nghe hay đó! Ừm, đúng.
Còn nhưng còn việc xe máy thì chưa thấy đề cập nhiều, nhiều lắm về cái, a, hệ thống đó.
Hông, mình thấy nó cũng hơi khó, tại vì người lái xe máy cũng khá là đông, đông hơn người lái ô tô chắc cũng mấy chục lần á.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì mình nghĩ là do là việc, ờ, kiểu, đông người lái xe máy, thế nên là nhà nước người ta đang hơi ngại cái việc, ờ, gọi là, chấm điểm an toàn cho cho những người sử dụng cái phương tiện đó. Thì thì nhưng mà mình vẫn nghĩ là nhà nước nên, gọi là, ờ
Ừm. Ừm, đúng rồi.
tạo ra một cái hệ thống đấy, áp dụng với xe máy, giống như với ô tô, thì mình nghĩ như vậy thì người lái xe máy người ta rồi sẽ có tự có cái nhận thức về việc là lái xe an toàn hơn, thì người ta sẽ có một cái kỷ luật hơn, ừm.
Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình nghĩ là nếu mà áp dụng được á. Đúng, đúng, đúng, mình nghĩ, à, mấy cái chuyện này khó đó, nhưng mà nếu mà áp dụng được thì nó cũng rất là tốt, ừm. Mình cũng có có nghĩ đến chuyện, a, tăng mức phạt nhưng mà mặc dù là cái mức phạt cho cái, ơ, việc vi phạm, ờ, cái l tai an toàn giao thông đã được tăng lên khá là nhiều rồi và thực hiện nghiêm khắc rồi, nhưng mà vẫn còn một số người mặc kệ. Một số người giàu chẳng hạn mà đi "Ôi, cái mức phạt này mình giàu quá, mình vi phạm mình mình trả tiền nữa cũng hông sao hết", thì mình nghĩ là phải có thể tăng lên nữa, hoặc là làm một cái gì đó nó, ưm, nghiêm khắc hơn nữa để mọi người có thể chấp hành á.
Đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình, ờ, mình gần đây thì mình có nhớ là, ờ, hồi đầu năm ấy thì nhà nước mình có một cái ứng dụng. Mặc dù mình không dùng nhưng mà bạn bè mình dùng ấy, thì ứng dụng đấy là để, à, như kiểu là, để chỉ điểm ấy. Tức là tụi mình sẽ, ừm, đi ngoài đường ấy, và mình thấy có ông bà nào mà lái ô tô, lái xe máy mà vượt đèn đỏ ấy, mình chỉ cần chụp hoặc là quay lại thôi, xong mình gửi cho người ta, thì mình sẽ được ăn, a, tiền hoa hồng. Kiểu, à, h mấy triệu đấy, đấy, cũng nhiều đấy. Đấy.
Ờ. Ờ. <laughs> Ờ. Ờ. <laughs> Ờ, đúng rồi hồi đó mình có nghe về cái này nhưng mà mình chưa có biết rõ về cái này hung, thì ra thì ra là nó có thiệt. Đúng rồi. <laughs>
R bạn bạn cũng chưa sử dụng, đúng không? Ờ, nó có thiệt đấy. Thằng thằng bạn mình ấy là cũng có ăn được khoảng, ờ, 5.000.000, 6.000.000 về cái việc, ờ, <laughs> chụp chụp giữ người vi phạm và an toàn giao thông ấy. Đấy, hay cái đấy. Cái đấy thì mình nghĩ là ừm, thì mình nghĩ cái đấy cũng khá là hay, nó, như kiểu, nó biến mình thành một cái thợ thợ săn tiền thưởng ấy. Đấy. Thì thì cái việc như thế thì cũng giúp cho, ờ, những người đi đường với nhau người ta, kiểu, có cái thái độ tôn trọng nhau hơn là không vượt đèn đỏ này, không, ơ, không đi chèn làn này. Đấy, mình nghĩ là cái cách như thế nó cũng khá là hiệu quả.
Trời ơi, nghe ghê vậy trời! <laughs> Ồ. Mình có nghe nói thôi. Ừm. Ồ, đúng rồi. <sniffs> Ồ. Ồ, thì mình nghĩ đó là cái cách, ơ, chỉ điểm được người sai và xử lý người sai. Thì, à, mặc dù là những cái người tốt á, cũng tức là những cái người mà tuân thủ luật giao thông á thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình cũng chính chính phủ á với lại chúng ta á nên mật tìm ra một cái hướng giải pháp nào đó để mà nêu gương những cái người tốt, ờ, vi phạm không vi phạm luật giao thông, hay là đã có những cái hành động nào đó đáng nêu gương, ơ, sau khi mà lái xe chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những cái hành động hay, để mà mọi người tuân thủ luật giao thông nhiều hơn.
Ừm. Ừm, đúng. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Mình mình rất là mình rất là đồng ý với quan điểm đó và không biết không biết nà khi mà bạn đi ra đường thì không biết là đã bao giờ bạn bị, gọi là, phạt giao thông chưa?
Ờ. Ờ, đương nhiên. <chuckles> Mình nghĩ là chắc ai cũng có từng trải nghiệm một lần bị phạt rồi. Thì hồi đó mình cũng có, ơ, ơ, đi ngược chiều, ở gần nhà mình, mình nghĩ: "Ôi, cái khúc này gần nhà mình quá, mình đi ngược chiều thì chắc cũng hông sao đâu", nhưng mà lúc đó công an chạy ngang qua cái tự nhiên mình bị dính thôi. <laughs>
Ờ, đen đen đủi ở mình. Mình thì cũng, ơ, đến đến bây giờ mình cũng phải 3-4 lần bị phạt rồi và cái lần cái lần bị phạt gần đây nhất của mình nó cũng lỗi rất là linh tinh. Mình cũng rất là khó chịu, kiểu như là, ờ, khi, à, lúc ấy, kiểu, à, mình, à, rẽ ở một cái đoạn ngã tư ấy, ờ, lúc đấy đèn xanh rồi cơ, nhưng mà do đằng trước có một cái con xe tải đi rất là chậm thế là mình, ờ, rẽ, ơ, rẽ rẽ sớm, đôi lúc vẫn đèn vẫn xanh. Thế nên thế là công an công an đứng ở ở cái ngõ bên kia thì cái ngõ mình rẽ, kiểu, người ta chực sẵn ấy, xong người ta bắt mình vào, xong người ta bảo là mình người ta bảo là mình đi ngược chiều, tại vì mình rẽ sớm. Đấy, bạn hiểu ý mình không? Đấy, cái lỗi đấy mình chịu luôn. <laughs> Người ta c ờ, người ta còn người ta còn chụp chụp lại mình cơ. Đấy. <giggles> Mình, ơ, mình rất là khó chịu và mình phải thương lượng mãi thì mình mới mình mới được giảm giá. Đấy. <chuckles> Đó.
Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, à. Ờ. Ồ! Rồi, xong. Rồi. Rồi, chịu. Ờ. <chuckles> Cái pha đó bó tay luôn. <chuckles> Rồi. <chuckles> Thôi cũng may, cũng may là được giảm giá. Ơ, trước đó chắc, ơ, cũng, ơ, chưa đi làm nhiều nên là tiền lúc đó cũng hông có nhiều ha. <chuckles>
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Thậm chí lúc đấy, a, cái hồi cái hồi đấy là mình vẫn đang ở trong trường cơ, đấy. Nên rất là tức, rất là tức tại vì mất mất cái tiền đấy vào cái lỗi rất là rất là ngớ ngẩn luôn. Đấy. Thế là mình
Ồ! Đúng, đúng, đúng. Lúc đó chắc phải xin tiền ba mẹ trả đó. Thôi ừm, nhưng mà trong cái buổi hôm nay, a, thì, ờ, mình cũng, a, cám ơn bạn đã chia sẻ khá là nhiều những cái ý kiến về, ừm, vi phạm luật giao thông này. Mình nghĩ là mọi người dân phải tuân thủ luật giao thông nhiều hơn á, chứ mình thấy là cái tình trạng này vẫn nó vẫn chưa cải thiện được nhiều đâu.
Đúng rồi. Ờ, mình cũng mong kiểu, ờ ừm hứm. Đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Mình cũng hy vọng là, kiểu, ờ, người dân chúng ta có thể có thêm nhận thức nhiều hơn về cái việc, à, an toàn giao thông này. Và cảm ơn bạn vì, ờ, những cái suy nghĩ và những cái kinh nghiệm của bạn khi mà, ờ, nhắc đến gi giao thông nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá!
Rồi, cảm ơn bạn!